Мгм. То есть за счёт вот, э, получается, твоего, в принципе, быта, организованного таким образом, что ты стараешься там не погружаться в какие-то негативные новости, соответственно, алгоритмы тебе, мгм, не присылают это.
Мгм, м-да. М-да, да-да, новости особенно, да. Я тоже, к раньше я это смотрела. Я смотрела, потом где-то пок у меня я могла, ну, настроение может как-то подавиться, испортиться. И потом вот я вот услышала этот совет, и, м, я вообще себя стараюсь, э, ну, действительно контролировать в этом, не смотреть негатив, ну, не смотреть. То есть есть какая-то новость, то я лучше, э, спрошу своего мужа, он за этим следит, то есть ф ф фильтрована сконце э, информация.
Мгм, мгм. Мгм. Мгм, мгм, то есть он на себя весь удар принимает, <chuckles> а плохих новостей или, ну, хороших, может быть. Мгм.
<laughs> А, да. Да, мужчины, они любят, они это читают, а мне, м Я вот так знаю, что мне важнее моё собственное равновесие. Если я в равновесии, то и все потом остальные тоже в равновесии. А если у меня будет подпорчено настроение, ну, все пострадают от этого. Даже еда невкусная получается, если я что-то
Мгм, мгм. Мгм, то есть. Ну конечно, конечно, конечно, то есть всё-таки тебе удалось вот это как-то, а, исключить исключить. Ну, а, да, но это, да, это на самом деле непросто непросто, особенно в современном мире. И если у тебя получается минимизировать это, то это уже огромный прогресс и успех. М-да. М, м, мгм, мгм. А, спасибо большое, что рассказала и поделилась, а, тем, как у тебя проходит утро. Было очень интересно пообщаться.
Ну, я стараюсь. Стараюсь, да. Мгм. Ну, приходится, да, как-то. Фильтровать, да. Мгм.